Ты на самом деле очень большая молодец, что ты не стала терпеть это всё. И то, что ты рассталась- это очень хорошее и взвешенное правильное решение. Ты, вообще, молодец, ты очень сильная. А сейчас тебе нужно просто, э, возвращаться к себе шаг за шагом. Да, вот ты сказала, там и нет у тебя какой-то мотивации, тебе нужно просто сесть и посидеть, и подумай: "Мгм, а что мне нравится?" Да, и такая: "А, мне нравится вот это, вот это. А, что вот, э, о чем я мечтаю?" Например, да там, э Нап ну, или точно также дневник написать или просто подумать, вот какие мечты бы ты хотела воплотить. М, точно также можно заняться какой-то, э, лёгкой там физической активностью. Это тоже, м то есть, в начале, первые дни, там, да, тебе не будет хотеться этого, а потом наоборот тебя будет это наполнять.
Спасибо. Ну да, надо надо заставлять себя, да.
Нет, ты знаешь, вот прям так заставлять себя не надо. Всё-таки, если у тебя прям такое такое состояние, всё-таки дай, себе немножко погрустить.
Ну Ну, такой через силу всё, да-да-да. Ну да, но всё равно какая-то такая мотивация но отчасти как-то з заставить себя в хорошем смысле, то есть не то, что там переломать себя, но понять, что это нужно для эмоционального выздоровления, я так понимаю.
Конечно конечно, это для тебя, в 1 очередь, для твоего эмоционального состояния. И ещё вот подумай, а что вот ты давно хотела сделать и о чём ты мечтала? То есть, а возможно, этот партнёр тебя как-то останавливал и вот сделай это.
Ну, кстати, да. Да, вот этого, кстати, много было, да? Потому что нежелание человека куда-то пойти, да, в какой-то музей, там, боже мой, там, да знаешь, э, это через 2 квартала. Как-то у нее было неинтересная тема, и я всё откладывала сама поход в этот музей, всё думала, мы вместе сходим. Поэтому щас вот думаю пойду одна. Всё! Уже не буду никого ждать, одна схожу и в свое удовольствие, чтобы человек там не ныл, что ему скучно.
Ну вот, наверное, и пришло время как раз.